Va bene mettersi la musica e fare le passeggiate nel verde a contatto con la natura e riequilibrarmi, però insomma, uhm, quelle n non so, adesso che poi arriva l'inverno, fa buio presto, fa freddo, insomma, non è che proprio io le adori così tanto. E e quindi, mhmm, appunto, per tutte queste cose che ti dicevo, l'allenamento potrebbe essere proprio l la svolta, cioè alla fine, ehm, mi vad vado appunto ad allenarmi, quindi va fa bene da un punto di vista della salute, ma anche da un punto di vista psicologico, mi metto lì o co la musica, o con i podcast, faccio, ehm, esercizio, no, quindi scarico un po' dell'energia, un po' dello stress, uhm, e poi, ecco, mi rendo conto che quando riesco ad allenarmi nel pomeriggio, la sera sono, logicamente, un po' più stanca proprio fisicamente, e riesco a dormire più facilmente perché, insomma, anche quello mhmm, c se invece uno non è particolarmente stanco, mi metto lì, mi costringo a dormire, non riesco cioè insomma, situazione, uhm, che che secondo me potrebbe aiutarmi su vari aspetti, ma, uhm, niente cioè non è è proprio il problema della costanza, perché io lo so che mi aiuterebbe, ma non riesco.
Certo. Chiaro. Sì. Mh-mh. Mh. Chiaro, meh, allora innanzitutto, ehm, mi sembra un problema abbastanza comune, nel senso che, ehm, con la routine già lavorativa, di vita, è normale avere difficoltà a mantenere un pochino quel mhmm, quel momento per sé, per allenarsi. Anche perché poi allenarsi comprende anche una serie di cose, quindi cambiarsi, sudare, poi lavarsi, tutte cose che vanno a diciamo, ad aggiungersi alle a una serie di cose che si fanno già durante la giornata. Quindi capisco qual è la difficoltà e e, innanzitutto, s vorrei metterti tranquilla nel fatto che è normale, quindi no non preoccuparti. Ehm, per il resto, magari adesso andiamo un attimo a sviscerare quali possono essere i momenti della tua giornata per, mhmm, far sì di trovare magari la routine adatta. Innanzitutto, ehm, vorrei sapere quanti giorni hai liberi a settimana e quanto spesso vorresti allenarti.
Mh. Eh, sì. Mh-mh. Certo, sì. E ce <chuckles> <chuckles> Grazie, meno male Mh, certo. Allora, devo dire che <exhales> boh, nei miei momenti di gloria riuscivo ad andare circa 3 volte a settimana per allora io faccio allenamenti di circa 1 oretta, 1 oretta e un quarto, uhm, esatto sì, proprio, uhm, sala pesi, oppure un po' di tapis roulant perché non ho fiato, quindi insomma un po' tutto. E quindi, mhmm, riuscendo a fare 3 allenamenti a settimana facevo coinvolgevo gruppi muscolari diversi così, appunto, l'allenamento non mi diventava troppo lungo e, appunto, nella giornata non era tutto concentrato, appunto, in un giorno piuttosto che nell'altro, quindi la spalmavo un po' in giro qua e là. Ehm, quin
Mh-mh. In palestra quindi. Chiaro. Ho capito. Ehm, ti faccio una domanda che magari può essere un po' una chiave anche di mhmm, di lettura. Quanto dista la palestra da casa tua?
Sì.